Yeah, à, "Bắc Bắc Bling" của Hòa Minzy, đúng hông? Yeah.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, thì thì mình quê quê mình gốc ở đó, thì mình thấy là cái cái nơi của mình á thì mình thấy, ờm, ờ, chính quyền ở sở tại ở nơi đó thì họ co có nhiều cái cái sự phát triển, ờ, về mặt cơ sở hạ tầng cũng khá là tốt. Ờm. <smacks lips> Có thể là mình mình có thể nói là, cái, ưm, họ rất là chăm chút về cái việc là, ừm, phát triển về cầu đường và, ư, giao, ưm gọi là, cái gì, phương phương tiện đi lại. Như là máy bay, ờ, gần gần đây mình thấy là, ờ, họ bắt đầu họ đầu tư vào cái cái việc là xuất cảng hàng không ấy, để, ơ, người dân có thể đi đi nội địa là có thể đến thẳng, ơ, Bắc Ninh Ninh luôn. Chứ không phải là hồi xưa là đi qua Hà Nội rồi mới chạy về Bắc Ninh. Còn bạn quê bạn thì mình thấy là có những điều gì mới những năm gần đây không?
Yeah. À. À. Ờ, bạn ơi hình như là cái cái âm thanh của bạn nó hơi bị rè đi.
Ờ, mình mình muốn mình hỏi lại là, ừ, cái, à, ờ, ờ, ở quê hương bạn á, ở quê của bạn á là là chính quyền địa phương họ có những phát triển nào đối với, ơ, hương trong những năm gần chưa?
Yeah, yeah.